Fíjate que, mm, quería platicar contigo, ahora sí que es un poco desahogarme, eh, porque he notado que a partir de que corté, pues, mi última y también te puedo decir mi relación más formal, eh, la verdad es que, he quedado como muy, mm, insegura después de haber, eh, cortado con él.
Okey.
Creo que también tiene mucho que ver el cómo se dio la relación, cómo se comportó él, cómo me comporté yo, eh pero el problema es que toda esta relación, lo único que que me ha dejado es tener mucha inseguridad para conocer a nuevas personas, porque tengo miedo de que me vuelvan a dañar o de quedé muy, muy triste, me dolió mucho la ruptura y cómo se ha comportado esta persona después de esa ruptura. Entonces, mm, tengo mucho temor de volver a pasar por lo mismo y que
Mm, entiendo.
Pues, eh, las relaciones, ninguna tiene, eh, el no tienes un futuro asegurado, ¿no? Eh, pero no me gustaría que otra vez me volvieran a lastimar, otra vez exponerme, otra vez, eh, tener sentimientos por alguien, y que de alguna manera, pues, no tenga responsabilidad de estos sentimientos, ¿no? Y que eh, se vaya, otra vez, quede yo triste, y otra vez, tenga que, reconstruirme, porque es es es muy complicado. O sea, yo sentí que me había pasado un tren encima después de de acabar esta relación. Yo a él lo veo muy tranquilo, y con una facilidad de pro poder este, tener más relaciones cuando yo no puedo. O sea, me siento todavía como fracturada y temerosa.
Sí. Sí, claro. Mm, okey, no sé, si y más que nada, pues, bueno, al final de cuentas, mucha gente dice de que: "Oye, pues, es que", se les hace muy fácil, ¿no?, simplemente llegar, y decirte: "No, pues, es que, olvídalo y ya déjalo", ajá, pero luego también te dicen de que: "La otra persona no veo que esté batallando así", sí, pues, es que, la otra persona, tú te quedaste con una última idea de él, que, pues, al final de cuentas estuvo mal. Y él se quedó con una idea tuya de que realmente, tal cual, te dejó como que, ese vacío, te dejó, incluso, como que esa sensación de abandono, y y de reemplazo y todo eso. Oye, y por ejemplo, tú tú ahorita en este momento, ¿cuáles son como que esos pensamientos, o esas emociones que, sientes que te aparecen con más frecuencia después de todo esto que pasó?
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Mucha, mm, incredulidad, eh, en el sentido de que, ¿cómo? ¿Cómo pasó t eso? ¿En qué momento, después de haber tenido mucho cariño en la relación, en qué momento, eh, yo le dejé de importar a tal punto que él ahora llega a mi círculo social, q a un círculo social que yo le presenté a él?, eh, ¿Cómo es que él llega con sus nuevas novias y convive con todos? Y de alguna manera me está haciendo a mí está haciendo que yo me haga a un lado de mi de mi círculo social. Eh, creo que esa es la fals eh, la parte que ha sido más difícil. Yo creo que pues un el que no tenga éxito una relación, pues es normal. Como te digo, nadie tiene el seguro, ah, eh, el futuro asegurado, no de que las cosas van a salir bien. Pero el problema es que él no se ha ido de mi de mi mundo, por así decirlo. Yo a él lo conozco. Empezamos a salir, le presento a mis amigos.
Okey.
No sale bien nuestra relación. Él sigue viniendo con mis amigos y ahora tiene novias y cada novia que tiene, cada novia que trae. Entonces yo si voy a un lugar, me lo te me lo encuentro. Cuando antes, antes de que él y yo anduviéramos, él nunca había estado ahí.
Mm, entiendo. Okey.
Nunca. Entonces, me duele, o sea, todavía no puedo como superar esa relación. Y entonces tengo mucha incredulidad, porque no entiendo, si en algún momento me llegó a estimar, me llegó a querer algo, ¿por qué no se da cuenta que me hace daño, al momento de de de seguir queriendo convivir con mi círculo social?
Mm, entiendo, entiendo, oye, y, ¿de casualidad han cambiado como que, tus rutinas relacionado a todo esto? O sea, por lo mismo, como que, lo estás viendo muy seguido en algunas partes, de que sigue frecuentando a tus amigos y todo eso, ¿han cambiado tus rutinas, a lo mejor, del trabajo, o algunas relaciones, eh, externas desde que pasó todo esto?
Sí. Sí, me he estado alejando mucho de mis amigos. Este, ha sido muy complicado, porque, vaya, con ellos, yo me la vivía, ¿no? Y y lo gracioso es que mis amigos, eh, él se lleva mucho con do 2 de mis mejores amigos son hermanos, hombre y mujer. Entonces, pues, de alguna manera me estoy alejando de los 2, de mi amigo, porque ahora sale mucho con él, o, este, se le pega mucho, y de mi amiga, pues, porque viven juntos. Y si yo quiero irlos a visitar, pues, siempre tengo el temor de que me vaya a encontrar a este tipo, ¿no? Ya olvídate, con con novias, sin novias. Ya, yo creo que, para mí lo más sano, es alejarme de él, como para sanar, y no puedo, no me lo permite. Aparte, eh, pues, vamos en la misma universidad, y, me lo topo, me lo tengo que topar, todo el tiempo. Y muchas veces ya de por ejemplo, mis horas libres, ya ni siquiera me quedo a convivir con mis amigos, me voy a mi casa porque no lo quiero ver.
Okey. Okey. Es que la verdad sí se está escuchando, eh, hasta cierto punto como que está un poco muy complicado, más que nada y realmente es una, una sí está, mm, como que, mm, demasiado cerquita todo lo que está pasando y pero bueno. Oye, antes de de que me digas algo más, eh, t ahorita, en este momento, ¿tienes alguien con quien hablar sobre todo esto? ¿Tienes algún tipo de apoyo o estás total o estás eh, solita tratando todo esto?
Ujú. Sí. No, no, no están mis amigas, ¿no?, y, y pues el problema es que varias de mis amigas andan de novios con estos círculos. Entonces pues de alguna manera ya Sí, nos vemos, por ejemplo, si vamos a clase durante clase platicamos e intentamos ya no ir a donde siempre íbamos en nuestras horas libres. Nos vamos a otro lado para no encontrarnos a este tipo y ahí platicamos, pero a lo mejor, eh, o a más bien yo a veces las necesito más después de horario escolar que en el horario de la universidad. ¿En qué sentido? En que ahí es donde me pega más, donde estoy más triste. Ahora me siento más sola y te digo por la insistencia de esta persona de de querer seguir en mi círculo social, pues muchas veces no puedo.
Okey.
No puedo convivir con ellas y me siento sola.
Ujú, okey, entiendo.
Cuando más las necesito, mm, gracias a Dios, tengo otras amigas, o mis roomies, y con ellas platico, y ellas son mi apoyo, ¿no? En determinado momento nos mandamos mensaje por teléfono.
Okey.
Y me siento un poco mejor, pero, pues, extraño a mis amigas, amigas a las que me daban de coscorrones, a las que me animaban a la que me me decían que viera cómo estaban las cosas. Eh, es es para mí es una situación muy complicada, porque lo que no entiendo es por qué esta persona insiste en seguir en mi círculo social. Por qué de alguna manera hasta pareciera que disfruta que yo me esté alejando de ellos, mientras él se los queda, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, claro, no. Y es que al final de cuentas, eh, se comprende, porque pues al final de cuentas ahorita en tu cabeza tienes un cúmulo de emociones, de que realmente son más que nada puras dudas de que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todo esto, eh, algo que a lo mejor te podría servir es como que tratar de de de evitar de preguntar eso, de incluso, sentir como que no fuiste suficiente de alguna forma, o de que a lo mejor, ¿por qué está haciendo esto? Eh, tal cual tu valor. Tú eres una persona que tanto como él perdió a alguien, eh, tú perdiste a alguien valioso para ti. Él también perdió a alguien super valioso para él, eh, algunas personas, eh, terminan como que tienen su forma. Todos tenemos nuestra forma de de duelo, ¿no? Por ejemplo, otras personas son de que empiezan a salir muchísimo. Otras personas son de que se la pasan llorando, de que están tristes y así. Lo que se nota que está pasando desde el punto de él es es que se está anestesiando de alguna forma, como que para obligarse a no sentir, eh, tú eres una persona que lo siente diferente y se respeta totalmente. Sigue teniendo como que ese círculo de amigas, porque la verdad te van a servir muchísimo, cualquier tipo de dolorcito que tengas y todo eso. Importantísimo, eh, trata de como no negar tus emociones, si te está doliendo, si necesitas llorar, llora, no pasa absolutamente nada, si quieres expresarlo, si quieres gritarlo, adelante, eh, algo que te va a ayudar muchísimo más que nada, eh, puedes hacer también una cartita como diciéndole todo lo que le quieres decir así. Si así totalmente transparente, si le quieres gritar, si le quieres decir lo que quieras, ahí lo puedes hacer en una cartita, eh, el cerebro termina ayudándole muchísimo cuando lo haces, y como que asimila de que como si lo fueras procesado con otra con la otra persona, eh, una un consejito que te puedo dar que probablemente sea muy fuerte, pero probablemente sea el que más te ayude. Es es el método de la silla. Siéntate tú en una silla, pon una silla en frente de ti, imagínate esa persona que está en frente de ti y dile todo lo que necesitas decirle, eh, la verdad que eso te puede ayudar muchísimo. Y pues bueno, lo más importante de todo esto es de que, o sea, no te no te reprimas nada. Si necesitas llorar, llóralo, si necesitas hablar con alguien, háblalo, eh, si quieres salir, si quieres disfrutar un poco, todo es totalmente aceptable. Todos tenemos nuestra forma de sentir. Y ahora sí que lo más importante es que no no te lo reprimas.
Ujú. Sí. Ya. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Ujú. Okey. Ya. Ujú. Okey. Ya. Ujú. De acuerdo. Claro. Pues, es es un muy buen consejo. No no se me había ocurrido, eh, hacer lo de la silla. Sí, he agarrado una almohada y he gritado así y le he pegado, pero, no no no, no he hecho esa parte y sí te puedo decir que me está haciendo dudar. No nada más de mí, también de si soy valiosa para mis amistades, ¿sí me explico?
Mm, sí, claro. Sí, sí, sí.
Porque como de alguna manera me está forzando a hacerme a un lado, y yo no veo que mis amigos vengan y me busquen a mí, sobre todo mis amigos hombres, que son los que más me duelen porque a la maroi mayoría de ellos los conozco antes que a sus novias. De hecho, a sus novias las conocí por ellos, ¿no?, y estoy recibiendo más apoyo de las novias que de ellos. Entonces, vaya, no sé si a lo mejor ellos tienen otra perspectiva, porque honestamente, con los hombres no he hablado de cómo me siento pero, sí es sí es complicado. O sea, ya no tengo esa seguridad de llegar a donde siempre me sentía bien, eh, donde era mi lugar seguro donde me divertía, donde siempre me la pasaba bien. Oye, ahora llego y siempre tengo miedo de que está él. Con suerte digo, muy pocas veces no está y me la paso tan bien
Sí, claro. Ujú. Mm, entiendo.
tan bien y y n Esa es la parte que me duele, que también mis amigos de alguna manera me están haciendo a un lado.
Ujú, entiendo. Sí, sí, sí. No, y más que nada, es que al principio sí va a ser, eh, superdifícil, pero algo importantísimo es que no te compares, tampoco te culpes, eh, también hay que entender que a veces las relaciones terminan no porque tú no seas suficiente, sino porque algunas veces estas personas estaban cargando algo que ya es ya fue demasiado. Algunas veces estabas dando más de lo que recibías. Estabas sosteniendo a lo mejor algunas personas que realmente no sup no te supieron cuidar, y eso no te hace menos. Al contrario, te hace más humano y realmente todos tenemos nuestro valor. Simplemente de que, tal cual, trata de no guardarte nada y sigue sigue de ahora sí que, mientras puedas tener a a esas amigas y tú las sientas cercanas, adelante. No no no te limites en nada.
Claro. Ujú. Claro. Ujú. Muchísimas gracias por tus consejos. La verdad es que están muy buenos y gracias por escucharme y por dejarme desahogar de todo esto que traigo dentro.
Nada. No te preocupes. Al contrario. Que pases bonita tarde y que todo vaya bien. Nos vemos.